Olá.
Olá.
Tudo bem?
Tudo bem e você?
Tudo ótimo.
Então, deixa eu te perguntar: Como que o medo das notícias afeta a sua vida pessoal? Você já aconteceu alguma coisa, alguma notícia que "Ai" te deixou com medo?
Uhum. Sim, já aconteceu. Eu acho que ele me deixa num estado de alerta, assim, né? A gente fica sempre com aquela insegurança de saber o que que vai acontecer, né. Acho que, principalmente se você é uma pessoa que vê muita notícia, né. Eu por acaso, tenho me afastado.
Hã. Sim. Sim. Ai, e vamos combinar que não tem muita notícia boa ultimamente, né?
Exato, exato. Eu por acaso tenho me afastado muito das notícias, né. Tenho ficado longe, assim, não vejo telejornal, eh, tento ficar longe das redes sociais para não ficar vendo, porque, eh, senão você só fica vendo notícias negativas, né. Então, tua tua mente, ali, o teu corpo já começa a sentir aquilo de uma forma diferente, né? Então tu fica com aquele: "Ai, meu Deus, será que tá acontecendo alguma coisa? Será que vai dar alguma guerra? Será que isso, será que aquilo.". Então, acho que eu fico nesse estado de alerta, e você?
Boa. Claro. Sim. Ah, eu <giggles> Ah, eu sou uma pessoa que eu sou, tipo, igual a você que eu não gosto de ficar olhando, mas quando eu olho, eu tento olhar para um viés um pouco mais amplo, sabe, para não deixar se afetar. Porque, como eu falei, ultimamente, a gente só tem notícia ruim, vamos combinar? Tipo assim, você não vê notícias muito boas, né? Então eu tento ter aquele um pouco de um senso crítico de ir a fundo, ver se aquilo ali qual que é o viés da verdade sobre aquela notícia, realmente pode acontecer, por exemplo: Eu estou aqui em Portugal, e aí esses tempos atrás aconteceu um apagão aqui em Portugal. E a e um apagão, né, um dia inteiro sem sem energia e tudo mais. Há alguns meses atrás, ah, como a gente tá aí com uma com uma guerra de países aqui na Europa, eh, algumas pessoas falaram, deram até governamental, deu um alarde de, assim: "Faça seu kit de sobrevivência para 3 dias." E tudo mais. Só que quando eles falaram isso, gente Não não, nem é questão de deu bola, porque, assim, um uma guerra para chegar onde eu estou aqui em Portugal, eu sabendo quais os países estão envolvidos nisso que está acontecendo, para chegar aqui, ah, mas demora, meu querido, mas demora e p e até vim e você vê que está chegando, você tem muito tempo para começar a fazer qualquer coisa. E outro, o país que eu estou é um país que não tem interferên Eh, eles têm outro países para atacar antes de Portugal. Então, quando veio aquela notícia, eu me preocupei 0, 0, mas, assim, 0 mesmo. E aí aconteceu o apagão e muita gente estava horrorizado. O mercado estava um caos. "A gente vai ficar 3 dias sem" Mas ninguém sabia de nada. Óbvio, é assustador ficar sem, hum, rede de celular, sem essas coisas, você vê que foi alguma coisa muito grave, mas as pessoas achando que já ia chegar alguma coisa, eu achei aquilo uma calamidade. E aí eu eu não consigo, vendo por esse viés que eu te falei de tentar entender o que que está por trás daquela notícia, tentar entender o que que tá por trás de "Ah, para acontecer essa catrá catástrofe, o que que precisa acontecer? Quanto tempo leva?" Isso historicamente a gente consegue perceber isso. Então aquilo me traz mais tranquilidade na hora que eu começo a olhar essas notícias ruins. Então eu agi de uma maneira bem tranquila. Fui para a praia, plena, fui tomar meu sol e esperei voltar a luz <giggles> e a energia. Eu não sei como que é para você, mas eu tenho esse olhar, assim, com as notícias ruins e tento ter esse bloqueio, sabe?
Uhum. Aham. Sim, sim. .Verdade. Uhum. Sim. Aham. Sim, sim. Aham. Exato, exato. Ninguém deu bola, né? Uhum. Aham. Sim, sim. Uhum. Uhum. Exato. Uhum. Sim, s Uhum. Sim, sim. Uhum. É, isso é S s sim. Aham. É, isso é bom, mas eu eu sou um pouco diferente, assim, né. Eu eu acho que, assim, eh, eu sempre tenho aquela visão de que os governos eles sabem de muita coisa que nós não sabemos, não é? Hã, porque imagina, se a gente olha para dentro de uma empresa, né. Eh, a pessoazinha que está lá fazendo limpeza ou a pessoazinha que está lá na recepção. Ela não sabe de tudo daquela própria empresa e os diretores, os gerentes sabem muito mais coisa. Sei lá, eh os diretores sabem que a empresa pode falir daqui 6 meses, por exemplo. E, então, imagina se isso a gente tem isso dentro de uma empresa, imagina no num governo, eh, regional, no governo de um país, né. Então, eu acho que eles têm muito mais informações do que a gente. E o que que eu pensei quando aconteceu esse apagão, né. Eu pensei: "Ó, se eles estavam alertando para a gente fazer um kit de 3 dias, é porque eles sabem que em algum momento pode acontecer alguma coisa, né. Então, o que que pode acontecer? Sei lá, pode faltar água para as secas, podem podem secar os rios e a gente ficar pelo menos uns 3 dias sem luz ou, sei lá, pode acontecer um ataque cibernético na Europa e e desligar a luz da Europa toda." Então eu eu imagino algumas coisas mais ou menos assim, né?
Hã. Com certeza. Sim. Com certeza. Sim. Uhum. Sim. Hã, me conta. Hã. Sim.
E aí, quando aconteceu?
Olha, eu eu eu concordo um pouco com aquilo que você falou de do povo saber mais. Mas continua, desculpa, não queria te interromper.
Uhum. Sim, sim, e e então imagina, como eles alertaram para fazer esse kit, ninguém fez, o que por que que gerou esse medo todo? Porque, imagina, não foi só Portugal que acabou a energia, acabou a energia na Espanha, acabou a energia na França, então, tipo, já acende aquela luzinha, né, tipo: "ah, não foi só aqui, não foi só na minha região, não foi só no meu país". Então a gente pensou: "Pronto, começou." Então então a gente pensou, se começou por aqui, daqui a pouco vai estar na Europa toda. E como a gente já perdeu a informação, já perdeu o acesso a celular, já perdeu o acesso à internet, eu pensei eu eu me assustei. Por quê? Porque eu pensei assim: "Olha, um país"
Hã. Sim. Uhum. <laughs> Sim. Você não tinha rádio no dia do apagão?
Não tinha, não tinha a rádio. E aí eu pensei assim: "Um país de primeiro mundo, não ter, eh, energia suficiente para manter o próprio país durante 4 horas. O que que está acontecendo?" Então gerou um certo alerta, né. E e eu acho que é por conta disso, assim. E hoje em dia não dá mu as coisas mudaram muito, né, a gente não pode pensar que, assim: "Ah, vai levar 1 ano para estourar uma guerra", não, eu acho que com tanta modernidade que a gente tem hoje em dia, pode de um de um dia para o outro, pode começar uma guerra e todos os aeroportos fecharem e a gente não ter como como ir, né. Imagina imagina que tivesse acontecido alguma coisa
Ah, precisa comprar um rádio. Sim. Hum. Sim. Ah, eu não consigo acreditar nisso. E a estando na geograficamente, onde estamos, entendendo como funciona, ali, a da Rússia e como com quem eles estão tratando, ali, eh, é muito difícil para mim acreditar que, de um dia para o outro principalmente pelo que você falou de tem muita gente acima, imagina quantos ricos e quantas pessoas poderosas, eh, não não foram lesadas por um apagão de 1 hora. Você acha mesmo que, com tanto poder, alguém que ama seu dinheiro per hã, permitiria isso acontecer? É óbvio, não é uma guerra, né, que vai vim, sei lá, vim uma catástrofe jogar aqui, não tem da onde da f o que fazer. Mas eu não não consigo acreditar que de lá venha aqui em questões, assim, de 1 semana, né, eu isso me custa, talvez não 1 ano, mas é pouquíssimo tempo, eu não consigo acreditar, assim, que que possa acontecer.
Mas imagina Uhum. Aham. É. Sim. Pois. Uhum. Sim. Uhum. Sim, sim. É, eu também, mas imagina, né, a gente tem que a a gente não pode descartar todas as opções, né. Imagina que acontece um ataque cibernético e e derruba a internet. Como que você vai comprar uma passagem aérea? Você não vai conseguir comprar, como que
Hã. Quem não tem VPN se ferra, hein. <chuckles>
É, mas mesmo com o VPN, imagina que a internet cai. Você não vai conseguir se conectar de forma nenhuma, né. Ou, por exemplo, quando a internet, ali, caiu quando quando a luz caiu, eh, você tinha que ter um telefone com bateria, um tablet com bateria e teria que ter rede, e se você não tem rede se você não tem rede, você não vai conseguir se conectar, né. Então, assim, eh, se pode acontecer sim, imagina. Hã, a Rússia pode querer desligar a internet, sei lá, quebrar, cortar aquele cabo que tem lá e afetar a internet do de um continente todo. São coisas que podem acontecer. Claro que é um impacto muito grande. Eles têm que ter, eh, eles vão ter vai ser uma talvez a última carta da manga deles, mas é uma coisa que pode acontecer, né.
Sim. Acesso à rede. Sim. Hã. É, aí eu torço para que não. Mas você falou uma coisa que, com esse negócio do apagão, eu fiquei muito chocada, muito, mas muito chocada mesmo. De um país não ser autossustentável nem na sua própria energia. Quando eu descobri que Portugal não tem energia própria, com esses monte de treco, que eles falam que é sustentável e não sei o que blá-blá-blá e blá-blá-blá e compra energia da Espanha. Gen isso para mim foi chocante. Eu não sei para você, mas para mim isso foi chocante.
Isso. Exato. Hum. Rezando. Exato. Pois. Sim. E para mim, o que foi mais chocante foi que com menos de 3 horas de apagão, nós já estávamos sem celular. Então
Não, isso é foi foi.
E eu me assustei realmente, porque imagina, como que pode em treli e o dia que a gente fica 72 horas sem? Como é que vai ser com com 3 horas, a gente já não vai mais ter comunicação nenhuma. Então, para mim realmente foi foi um baque, assim.
Não, isso é Exatamente. O que você fez no dia que isso aconteceu?
Eh, no dia anterior eu tinha trabalhado à noite, então, eu cheguei em casa 8h e fui dormir, né. E e aí o meu amigo me ligou. Era perto do 12h a dizer: "Olha, vai no mercado comprar água, pelo menos. Compra pão, alguma coisa, porque já estamos sem energia no Portugal todo, eh, partes da da Espanha e tudo mais. Então, vai no mercado". E eu acordei meio dormindo ainda e fui no mercado. Uhum. Já acordei assustado. E aí
Tá. Tá. Hã. Sim. Nossa, você acordou assustado, né? Imagina acordar res receber essa informação. <chuckles>
e aí peguei aquele cenário de filme, né. Porque tu chegar eu cheguei no mercado, já estava o o pa paquete lá de água já não tinha só tinha mais u 2 águas. E aí, ali, de precisei usar empatia, né. Pensei: "Vou pegar só 1" Peguei uma e deixei a outra, e e aí todo mundo brigando, já falando alto e chegou aqueles ciganos lá e já estavam gritando e não sei o quê e e começou por um um barulho, ali. Já estava virando um cenário de filme. Aí eu pensei: "Fogo." Aí e p ali me assustou. Aí eu pensei: "Pronto, agora ferrou." Mas aí depois, assim, hã, começou a chegar algumas notícias, né. A dizer: "Não foi uma estação na Espanha. Então, a previsão de recu de re de arrumar é às 17h e tudo mais". Então, a gente já foi ficando mais calmo, né. Mas mas gerou aquele alertazinho, assim, de: "Olha, realmente. Se eles falaram dessas 72 horas, pode ser que, em algum momento, isso aconteça, né".
Nossa, é. Ai isso é bem horroroso. É. Aham. Ah, isso foi horrorizante. Uhum. Sim. Sim. É, o o onde me assustou, assim, foi a reação do ser humano, assim, quando eu cheguei no mercado, porque eu também, eu estava, eu geralmente compro minhas coisas de comer à noite no dia ,assim, eu não não me preparo muito, eh, minha preocupação era com o que estava no no freezer, isso eu estava preocupada, mas eu fui ao mercado, e quando eu vi aquele povo, sabe, parecendo um bicho, não sei você, mas pra mim pareceu uns bichos, sabe, numa selva, salve-se quem puder, eu vou olhar pra mim, eh, pegando os coisas e mais coisas de água, pão e mais pães assim, sabe, sem deixar nada pra ninguém. Isso pra mim foi chocante, mas quando eu saí dali, eu fui pra a praia, eu fiz meu almoço normalmente em casa, meu forno é elétrico, mas o as bocas do fogão não são, então eu consegui fazer ali, fiz meu almoço tranquilo, eh, eu moro perto da praia, então a gente foi pra praia, ficou bastante tempo lá, descansando, porque também pra mim era aquela coisa: "O que que eu vou fazer?". Eu não tenho nada para fazer, eu tenho que esperar, eu tenho que esperar, eu vou ficar esperando dentro da minha casa? Sem nada, sem eu vou pra a praia. Fui pra a praia, fiquei lá, tomei uma cor, um bronze, que estava um di
Uhum. Aham. Uhum. Sim. Aham. Aham. Sim, sim. Aham. Uhum. Exato, exa Sim. Sim, é, eu também, eu fiquei eu fiquei tranquilo também, né, não não me desesperei, não nem nada, pensei, se tiver que ficar 2, 3 dias sem energia, vamos ficar, né, agora não vai ter, não posso fazer mais nada. Ah, só a minha preocupação era ter pelo menos pão pra comer, pra não passar fome mas, agora não tinha o que fazer,. Mas realmente eu acho que isso, isso tudo aconteceu por conta dessa notícia que a União Europeia divulgou: "Se preparem com um kit pra 3 dias.", porque ninguém se preparou, todo mundo dizia que era balela. E aí, quando ficou sem luz, que todo mundo disse: "Opa, cadê o kit?". Aham.
Sim. Exato. Exatamente. Exato, exatamente isso. Com certeza. <laughs> 3 dias. <laughs> Exato, foi isso, eu sei que eu cheguei em casa, eu eu tomei um banho gelado, né, aí eu fui dormir, eu dormi, assim, à tarde, bateu aquele sono assim, sabe, meu ma meu marido, a gente foi dormir, aí a gente acordou uns 10 minutos antes de voltar a energia. A gente acordou assim, estava ainda sem energia e tal, de repente, puf voltou. E pra a gente aqui, eu tô no Norte, voltou mais rápido, porque eu tenho família no sul, do país e lá demorou ainda pra voltar a energia, teve vários lugares que demoraram pra voltar a energia. Aí já voltou, eu comecei a ficar melhor e tal assim, né, fala: "Ai, que bom!". Coloquei minha uma pizza no forno, fui assistir minha série. E assim terminou o meu dia, sabe, eu tentando sempre, realmente eu faço aquilo que é possível, que eu posso, se eu não posso
Aham. Aham. Ah, si Uhum. Sim, sim. É. Uhum. É, mas é. <laughs> É verdade. É, é o que a gente tem que fazer, né, talvez é uma forma de a gente evitar esse esse desespero, né?
É. Esse estresse, exato, exatamente.